เป็นแค่ช่วง เป็นแค่ช่วง ๆ หนึ่ง ก็จะปลูก ถ้า เป็นต่างจังหวัด
อา ก็คือแบบเวลาเขาปลูกข้าว ก็คือจะแบบมีดำนา มี เขาเรียกว่าไรนะ หว่านข้าว แล้วก็คอยดูแล คือช่วงที่แบบต้องดูแลข้าว ให้ข้าวเติบโตนี่ ก็คือไม่ ไม่ค่อยเหนื่อยมากเนาะ ก็อาจจะแบบมีเวลาพักผ่อน อะไรงี้เปล่า? หรือว่ามันก็เหนื่อยพอ ๆ กัน? อ๋อ
ครับ ก็เหนื่อย เหนื่อย เหนื่อย ทุกขั้นตอน เลยครับ ถ้า บอกตรง ๆ เลยชาวนาเนี่ยแรงอย่างเดียวเลยครับ เหนื่อยมาก แล้วการ เนี่ยแบบ ข้าวเยอะ ๆ คือถ้า
อืม
อะ แน่นอน 1-2 ไร่ มันไม่เหนื่อยหรอก แต่เขาไม่ได้ปลูกกัน น แค่ นั้นไง บางที 20 ไร่ อย่าง เงี้ย แล้วข้าวมัน เป็น เป็นร้อย ๆ กระสอบ อะครับ แล้วแบบ โอ้โฮ บางทีมันก็ ถ้าไม่มีคนช่วย มันก็เหนื่อยมากนะครับ แล้วอย่างทำ แค่ครอบครัว เนี่ย เลย ค แต่ คือเลย ในสมัยก่อนเขาก็เลยต้องมาลงแขกช่วยกันแบบเป็นสิบ ๆ คน มันก็จะเบาแรงกัน อะไรงี้ แต่สมัยนี้ ค มีแล้ว อาจจะต้อง จ้างคน อาจจะต้องจ้าง คน เงี้ย เพราะว่า มันไม่มีเหมือนญาติพี่น้องในสมัยก่อนที่ เนาะ มาช่วยกันแล้ว อะไรแล้ว เดี๋ยวนี้ก็ต้องจ้างแบบเป็นค่าแรงไป อะไรเงี้ย อะไรประมาณนั้น นั่นแหละครับ อันนี้เหนื่อยจริงใน ในการทำงานแบบนี้
อือ ๆ อา ใช่ ๆ อืม อืม มีรถ อ้าว เหรอ? ต้องจ้างคนด้วยเหรอ? อา อืม อือฮึ แล้วอย่างเงี้ย เราเหนื่อย แล้วเราเติมพลังยังไงกันน่ะ? นอนอย่างเดียวเหรอคะ? หรือว่ายังไงคะ?
ก็ สมมติ จริง ๆ ก็มีหลายอย่าง ช่วยในเรื่องของหมด หมดแรงกายเนี่ย บางทีการที่แบบทำด้วยกันเนี่ยหลาย ๆ คน แล้วแบบแต่ละคนก็เหนื่อยเหมือนกัน แต่ช่วยกันเนี่ย มัน ก็ช่วยแบ่งเบากันได้นะ ดีกว่าทำคนเดียว เงี้ยครับ มันเหมือนเป็นแรง ใจด้วย
อืม อืม อา โอ้โฮ
อืม ในการทำ อะครับ ใช่ เนี่ย
อา เข้าใจ ๆ พอ เวลา คนรับเนาะ มันก็รู้สึกว่า มีกำลังใจที่ดี อะไรประมาณนี้เปล่าคะ?

ใช่ครับ มันก็ทำให้ เอ่อ ทุกคนเนี่ยก็เหนื่อยกันหมด แล้วก็มาแบบเติมแรง ใจ ก็คุยกัน อะไรเงี้ย มันก็ช่วยเยียวยาได้ มันก็ทำให้เราแบบมีแรง
อืม ได้ผ่อนคลาย
ใช่ ก็รู้สึกว่าเวลาเกี่ยวข้าวทีไร คนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะสนุก แบบเหนื่อยมาก ๆ นะ แต่เขาก็จะแบบมีเสียงหัวเราะ มีอะไรในการช่วยกันต่าง ๆ โอ้โฮ! บางทีตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยเนาะแบบกว่าจะเสร็จแต่ละอย่าง อะไรเงี้ย อืม
อา เหมือน เหมือนเขาก็จะแบบ พ ว่า มันไม่เป็นงานที่หนัก อะไรอย่างงี้เนาะ ข เขาคิดเหมือนประมาณว่า พ แบบอะไรนะ เราแบบว่าเหมือนมาช่วยรวมแรงรวม อะ อะไรอย่างเงี้ย แบบว่ามาช่วยกันแบบ เอ่อ เล่นกันให้เสร็จ แล้วก็ค่อยแบบว่าไปปาร์ตีกันต่อ อะไรประมาณนี้เปล่าคะ?
ครับ ครับ